Hey, du, guck mal, ich habe da so 'n kleines Problem. Und zwar habe ich momentan also, eigentlich bin ich am Sparen auch eigentlich sehr, ja, mehr oder weniger erfolgreich, weil ich habe da so 'n kleines Ziel, ähm.
Mhm. Ja.
Aber ich ich habe irgendwie gemerkt, jedes Mal, wenn ich mir sowas kaufen will, irgendwas, was ich brauche, auch we wenn es nur so kleine Sachen sind, für so 20, 30 € oder so, dann fühle ich mich irgendwie immer echt schlecht dabei. Also, ich habe dann immer so 'n bisschen Schuldgefühle, weil ich denke mir „Boah ey, eigentlich bräuchte ich das, aber irgendwie möchte ich dieses Geld auch nicht ausgeben, weil das bringt mich dann ja doch irgendwie so 'n bisschen weg von meinem Ziel.“
Mhm. Ja. Mhm. Völlig verständlich auf jeden Fall, vor allem, wenn man gerade versucht zu sparen, wäre es natürlich bestenfalls, wenn man irgendwo kein Geld ausgibt, beziehungsweise so wenig wie möglich. Aber wenn es halt wirklich irgendetwas gibt, was du wirklich brauchst, dann ist es wirklich vollkommen okay, wenn du auch mal Geld dafür ausgibst. Viele machen das so.
Ja.
Also, ich habe da mal 'ne Frage. Sagen wir, du sparst, aber
Mhm.
Keine Ahnung, jemand, der du kennst, den äh, es ist Weihnachten. Sparst du dann auch beim Geschenk oder nicht?
<chuckles> Ne, da nicht, auf jeden Fall. Also, da g da gebe ich schon gerne 'n bisschen mehr Geld aus.
Mhm. Mhm. Okay, okay. Aber woran liegt das denn, dass du für dich selbst so geizig bist, aber für andere so gnädig?
Ich weiß nicht, weil das fühlt sich einfach gut an, anderen Leuten so 'ne Freude zu bereiten und zu zeigen: „Okay, so ich denke an dich und ich, äh, ich sehe dich.“
Mhm. Ja, okay, das, äh, ist natürlich völlig verständlich, weil wenn man sich selbst beschenkt, da kriegt man nicht so diese Bestätigung und so dieses g diese ganze Aufmerksamkeit, ne?
Genau, ja. Mhm.
Ähm, wie schaut's denn für dich aus? Also, was sagst du denn, ist so dein größtes Problem, wenn es darum geht, dich selbst zu beschenken? Ist es wirklich so einfach dein Gewissen, ist es eventuell einfach so dieses Gewissen?
<snorts> Ja, auf jeden Fall Gewissen, ne? Also, zum Beispiel, ähm, was die ganze Zeit bei mir so 'n Thema war, war so, ich wollte eigentlich die ganze Zeit 'n Nicer Dicer haben, weil ich dachte mir so: „Boah, richtig praktisch“, ne? Weil ich merke immer: „Boah, wenn ich so richtig lange in der Küche stehe und ich bin die ganze Zeit am Schneiden und muss richtig viel Gemüse schneiden, dann kriege ich irgendwann auch so Rückenschmerzen“ und das, also, zie das das, äh, zieht das dann alles natürlich auch so 'n bisschen in die Länge, so auch, äh, das Kochen an sich und bis das Gericht fertig ist und so. Und dann habe ich so gedacht: „Boah, so 'n Nicer Dicer wäre ja schon 'ne nice Anschaffung irgendwo.“ Aber ich war immer irgendwie so 'n bisschen zu geizig, mir selber das zu holen, weil ich mir dachte: „Ey“
Mhm. Ja. Ja. Mhm.
„oh, weiß nicht. Irgendwie, äh, rein theoretisch könntest du ja trotzdem immer noch das selber schneiden“. So ist ja nicht so, dass ich's wirklich brauche, sondern es wäre halt eine Erleichterung für mich, aber das war mir irgendwie nicht 'n Grund genug. Ich weiß nicht.
Ja. Und wenn es um etwas geht, was du dringend nötig hast, wie zum Beispiel Klopapier?
Ja, d also, <snorts> dann habe ich natürlich keine Schuldgefühle, also, das, äh, d das kann man ja das ist ja unvermeidlich, ne? Also
Mhm. Aber man darf ja mal fragen, ne? Aber wie sieht es denn aus, wenn du we wenn du jetzt zum Beispiel beim Nicer Dicer bist du so 'n bisschen saui, ne, auf dich selbst dann, wenn du den jetzt kaufst. Aber bei anderen Sachen, dann nicht. Aber was ist, wenn ich jetzt 'n Nicer Dicer brau äh, oder <clears throat> ich meine, sch sagen wir, der Otto Normalverbraucher braucht 'n Nicer Dicer. Würdest du ihn denn geben?
Ja, klar. Hm, ja, ne. A also, wenn das jetzt irgend 'n irgend 'ne Person ist, die ich nicht, äh, kenne, dann wahrscheinlich eher nicht, ne.
Ja, okay, das macht auf jeden Fall Sinn.
Aber bei aber Ja, aber also, ich ich weiß, worauf du hinaus willst. Wenn's jetzt zum Beispiel 'ne Person ist, die mir am Herzen liegt, die ich sehr gerne mag, die ich vielleicht auch liebe, dann, äh, würde ich's höchstwahrscheinlich würde ich das Geld ausgeben. Ja, schon.
Genau, ja. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall schon irgendwo bemerkenswert. Aber das bedeutet einfach auch, dass du dich selbst nicht so ganz, ja, irgendwo als Freund siehst, ne? Also, hättest du wirklich so diesen Gedankengang, dass du dich selbst immer wie ein Freund behandeln würdest oder wie 'ne Freundin, ja dann hättest du, glaube ich, auch so 'n ganz anderes Denkvermögen und würdest dir denken: „Ey, ähm“ „Jetzt kaufe ich mir mal doch was“, weil dann bist äh, redest du dir es ja auch irgendwo gut. Du gibst dir selbst irgendwo diese kleine Aufmerksamkeit und dieses kleine Special Treatment und so. Das ist ja dann irgendwo auch kleiner Dopamin Boost und auch 'n kleiner Confidence-Boost und Boost.
Ja. Ja, das mag sein, dass es auf jeden Fall irgendwie so 'n Boost wäre, aber ich weiß nicht. Also, es ist halt immer so 'n schwieriger Prozess i also, jetzt zum Beispiel 'ne andere Sache, die ich mir auch gekauft habe, war ich habe mir einen 2. Monitor geholt, ja? Und da war ich auch die ganze Zeit so 'n bisschen am Schwanken und war so: „Boah, soll ich das jetzt wirklich machen?“ Und dies und das und habe auch mit meinem Freund ganz viel darüber geredet. Und, ähm, irgendwann er meinte auch so: „Ey, kauf dir einfach“, und so. Aber ich habe ich habe immer noch so 'n bisschen geschwankt. Und ich war so weil wir hatten auch Black Friday, also, Black F Black Week oder so? Halt die Woche davor. Und ich war so: „Ja, vielleicht wird's ja noch billiger“, und aber ich glaube auch dieser Punkt einfach, dass halt Black Friday war oder Black Week dass ich halt dann dachte: „Okay, der ist so billig.“ Und also, so oder so halt im Angebot. Und, äh, ist echt sehr gut von den Werten her und so. Und, ähm
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
Und der wird wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr, wenn wieder Black Week, Black Friday ist so billig. Deswegen dachte ich mir: „Da komm da da, äh, schnappst du jetzt mal zu. Und das, äh, hilft dir ja auch“, zum Beispiel ich arbeite ja auch von von zu Hause aus. Das das hilft mir dann auch bei der Arbeit und so. Und allgemein auch einfach mein mein Zocker-Erlebnis, sage ich mal, wird halt einfach viel besser sein. Und auch mein anderer Monitor ist schon so 'n bisschen angeschlagen. Wenn der mal kaputt geht, dann habe ich wenigstens noch 'n anderen. Also, da da war es in Ordnung. Aber halt bei so kleinen Sachen irgendwie, äh, ja, da überlege ich dann doch länger.
Mhm. Mhm. Ja, also, ich sage so, wie es ist. Das klingt ja alles auch irgendwo ziemlich logisch und so, weil, ne, wie du so bereits erwähnt hast: „Man ist da einfach bisschen zwiegespalten, ne, wenn es um einen selbst geht und so.“ Und dann denkt man sich auch so: „Boah, dies das.“ Aber es geht aber das mit der Black Friday-Methode, das ist ja auch wirklich bestätigt. Da bist du nicht alleine. Viele Menschen haben eher den Guide äh, ich sage mal, den Ehrgeiz dazu, etwas zum Beispiel beim Black Friday zu kaufen, anstatt wie, äh, zum Beispiel ganz normal an Ostern oder so, einfach, weil man ja überall diese roten Kataloge abbekommt, wo steht: „70 % Rabatt, 80 % Rabatt.“ Deswegen, völlig normal. Wirklich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Gut zu wissen, ne, dass ich da nicht alleine bin. Danke schön.
Mhm. Kein Problem. Also, wie wäre es, wenn du dann erstmal so Mir erzählst du, was so dein Sparziel ist und wo wo auch irgendwo dein Plan ist.
Ja, also, mein Sparziel hm. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Also, ich, d <exhales> nur so 'n Plan, so 3, 4, 5.000 € irgendwie so um den Dreh, weil ich möchte nämlich umziehen.
Mhm.
Und ich brauche dann natürlich, äh Möbel und so weiter und so fort. Also, ich möchte einfach erstmal so 'n bisschen ja, so 'n bisschen was ansparen, dass ich halt nicht so auf'm auf'm Ho äh, auf'm, äh, letzten letzten Taler irgendwie bin und mir gar nix mehr leisten kann oder so, sondern, dass ich dann halt auch dementsprechend, äh, ja, so 'n kleinen Puffer habe, mehr oder weniger.
Ja, auf jeden Fall. Ist auch 'ne wichtige Methode, ne? Also, allein zum Beispiel nur zu Sparen für ja, ich sag mal das Hauptding und nicht so die Nebenkosten zu betrachten und so, ist ja auch irgendwo fahrlässig. Damit lockt man sich eventuell nur in so 'ne kleine, ja, Schuldenfalle, wo man dann am Ende bei sehr vielen Leuten leihen muss oder sowas. Möchtest du auch bestimmt nicht erleben. Deswegen, auf jeden Fall sehr schlau, wie du das Ganze angehst. Jetzt musst du's halt nur auf jeden Fall hinkriegen.
ein, ich sage mal, Sparziel mehr oder weniger zu erreichen. Und da ist es ganz wichtig, dass du deine Kaufsucht, wenn ich sie mal so nennen darf in Griff kriegst.
Ähm. <chuckles> Also also, ich finde nicht, dass ich 'ne Kaufsucht habe tatsächlich. Also, ich habe ja jetzt nur davon erzählt, dass wenn ich so mir kleinere Sachen kaufen möchte dass ich dann immer Schuldgefühle habe, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen auch auch Sachen kaufen möchte, die ich wirklich brauche, dass dann halt dass ich dann halt Schuldgefühle habe.
Okay. Ja. Mhm, mhm. Ja, aber aber viele Menschen haben halt die, ich sage mal, in deiner Lage sind, so eine Kaufsucht, weil das schon mehr oder weniger in so 'ne Richtung geht. Aber wenn's bei dir nicht der Fall ist, dann ist es ja umso besser. Dann ist es tatsächlich nicht so ein großes Problem. Jetzt, äh, ist auf jeden Fall die Sache, dass du wie geht's a also, am bestenfalls stellst du dir selbst wirklich vor, wie du ein guter Freund von dir selbst bist. Und das fängt ganz simpel an. Du hörst auf, dich bei jeder Kleinigkeit, die du eventuell falsch machst, blöd zu nennen, oder dumm, oder was auch immer, sondern sagst: „Boah, ist menschlich, kann passieren.“ Und wenn du dich lange, lange so behandelst, dann wirst du auch irgendwann kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn du dich selbst mal bescherst.
Ja. Ja, das mag sein, auf jeden Fall. Aber, boah, ich wei ich habe dann auch so 'n bisschen Angst, weil ich gebe ja gerne Geld für meine Liebsten aus. Und wenn ich mich dann auch selber so 'n bisschen behandle, als wäre ich, äh, keine Ahnung, irgendjemand, den ich sehr gern habe, dann, äh, würde ich, glaube ich, dann doch irgendwie in 'ne Kaufsucht geraten.
Ja. Also, das ist natürlich irgendwas, wo man da das kontrollieren muss. Aber ich sage dir so, wie es ist. Daher, da du schon die Erfahrung hast mit diesen Schuldgefühlen, wie es ist, wenn du dir irgendwie gar nix kaufst und richtig geizig bist für dich selbst. Und, äh, d de ich bin überzeugt davon, dass du gar nicht so da rein gerätst, weil du dann schon mehr oder weniger beide beiden Seiten kennst. Also, du du du weißt dann, wie es ist, sich selbst mehr oder weniger, wenn ich mal das so sagen kann, nicht zu lieben
Ja.
und sich selbst zu lieben.
Mhm. Ja, okay. Ja, ja. Dann werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Was du auch machen kannst, wär eventuell so Regeln. Also, man muss so am besten so einen flexiblen Sparplan errichten.
Mhm.
Das Ganze machst du halt, wie du willst.
Okay. <chuckles> Wie ich will. Okay, hast du hast du so 'n so 'n kleinen Vorschlag, vielleicht?
Ja, klar. Also, du kannst zum Beispiel diesen, ähm Sparplan dann halt anfertigen lassen von zum Beispiel ChatGPT. Und dann sagst du: „Ey, ich versuche damit, äh, so“ Bei diesem Sparplan legst du immer 'n bisschen Geld beiseite. Und dieses Geld, was du immer beiseite legst, viel vielleicht irgendwie 'n Zwanni pro Monat, manchmal 40 und so. Mit dem Geld darfst du dir dann immer was kaufen, und dann musst du auch dabei kein schlechtes Gewissen haben.
Hm, okay. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, 'ne 'ne richtig gute Idee. Dann werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, mir immer so, ja, bisschen Geld zurückzulegen. Ähm, da werde ich dann, denke ich, auch keine Schuldgefühle mehr haben. Und ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du mir so tolle Tipps gegeben hast und mir so offen und herzlich auf jeden Fall auch zugehört hast. Dankeschön.
Mhm. Kein Problem. Wenn du nochmal irgendwas brauchst, dann melde dich ruhig bei mir. Hat mir auf jeden Fall 'ne mesche Menge Spaß gemacht, dir helfen zu können. Halt mich ruhig auf’m Lauf dann mit deinem Fortschritt und ich, äh ja.